やはり、ま、ご両親が、ま、おええええ。
そう考えたら今のうちにね、なんか一緒に旅行に行くっていうのは、確かにいい、ね
そうですね。 ええ。
考え、てね。
そうですね、きっとお父様、お母様喜びになられるんじゃないでしょうかね。
うん、ふ。 いや、そうですね。なんか、 母親とはちょこちょこ、ね、出かけるみたいなこともあったんですけど
ええ。 うん。 ええ。
ほんとに父親と出かけるみたいなのは、いっていいほん1回も無かったんじゃないかな？ぐらいな感じがするんで
ええ。 ん、なるほど、そうなんで、ね。うん、ぜひこの機会にいかがでしょう？
うん、でうん。
お父様ええええ。お話した。
確かに、うん。ちょっといいきっかけかもしれないですね。
そうですね、まあ、あの <groans>
うん、うん。
うーん、どうしてでしょう？お母様の方に、どこか行きたいとこある？とか、まあ、ちょっと、女性なので結構あると思うんですよ。浮かぶと思うんですよ。「ああ、ここ行ってみたかったの」とか。うん、そうなんですよ。うん。ううん。そうなんですよね。まあ、男性のほう方は、まあ、お父様のほうはどうか分からないんですけれども、多分、お母様は、も、行きたいとこは、まあ、ちょっと浮かぶんで、な、もう、2、3個は浮かぶんじゃないかしら？と思うんですけれど。ええ。
はい。 いや、確かにそうですね、旅行とかね、 母親はうん。 うんうん、確かに。 うーん、確かに、そ、ね、よく、あの「どこどこ行ってきた」みたいな話は聞くので
ええええええ。なるほど。そうなんですね。ま、きっと好きですね。ま、温泉なんてもう、男性も女性も好きなんではないでしょうかね？
はい。 ううん。